Да, и вот, э, допустим, один из его подходов: он очень много выдумывает решений и все их пытается проверить. То есть это как бы метод тыка, но он у него как бы через логику проходит. То есть он не пытается вот в голове до бесконечности придумать правильное решение. Он вот, э, п придумал что-то- делает, придумал что-то- делает. И я заметил, что вот я не такой. То есть я вот какой-то перфекционист, мне надо вот в голове, вот это всё, вот, э, довести до ума, понять. Мгм. И я заметил, что его подход, ну, в этой профессии как минимум намного лучше работает. Э, как бы потому, что то электричество, с которым мы работаем в целом ну, если ты хоть чуть-чуть понимаешь, как оно работает, ты не можешь спалить оборудование, но прийти к, э, нужному решению ты можешь. Вот такой вот я у него подобрал, допустим То есть, ну, я расстраивался реально, что я отстаю от этих вот, знаете ли, мелковозрастных, вот, э, маленьких детишек. Ну, а так я на них смотрел. Они вот ничего в жизни не умеют, я умею много, но они лучше вот в этой профессии сейчас, чем я. Меня это расстраивало, меня это бесило даже. И вот я пытался у каждого из них, если видел какую-то гениальную мысль, своровать её.
Ага. Перекрутить. Мгм. Да да. Да-да-да. Мгм мгм. Ну, ты так говоришь, прям своровать. Можно подумать, что ты видел у кого-то какую-то мысль и отнимал её себе в пользование. Но ты у них учился. Это как раз-таки не своровать, а научиться.
Может быть, мне так приятнее знать, что я такой интеллектуальный вор, как бы. Н н нравится, да н Да, да-да-да.
А, ощущать себя таким опасным парнем, да, то есть украл у них буквально прям интеллектуальную собственность, часть разума. Ну, это здорово. Слушай, ты учился вот даже у молодого, так скажем, поколения, у людей, которые тебе, ну, практически, условно почти годятся в дети, да? М
Мгм. Мгм. Но Мгм.
Ты у них учился новому.
Такие тоже такие тоже бывали. Там по типу 15 лет, э, кинул школу, пришёл в профессиональное училище. Да, были такие ребята.
Вот видишь. Вот видишь. И всё-таки, а в чём же тогда были твои неудачи, которые тебе позволили вырасти? Потому что я пока вижу только удачу. То есть даже вот то, что ты умеешь так учиться у людей, которые там тебя младше, и ты замечаешь у кого-то хорошие особенности, и даже готов подружиться с этим человеком, чтобы этому научиться, да, чтобы перенять какие-то навыки. Это как раз говорит о том, что у тебя тут всё очень удачно с учебой то складывается. Потому что ты открыт новому, ты готов учиться, ты пришёл за знаниями и ты их добываешь, в общем-то, любой ценой.
Мгм мгм.